แต่ทีนี้เนี่ย โอเค ผมเนี่ยอยากลองแบบวิธี นะครับ การกินของที่ไม่ดีเนี่ยแบบใหม่ ก็คือแทนที่จะใช้ อ่า การทอดปกติ ใช่ไหมครับ? ที่มันใช้น้ำมัน ผมก็ใช้เครื่องหม้อทอดไร้น้ำมัน
ค่ะ ค่ะ อืม หม้อทอดไรน้ำมัน ดีค่ะ ดีมากเลยค่ะ อันนี้เป็นวิธีที่ลดการใช้น้ำมัน แล้วก็เลี่ยงการทอดนะคะ ซึ่งก็เป็นวิธีที่ชาญฉลาดมากค่ะ เห็นด้วยค่ะ
อา ครับผม ครับผม อา ผม อา เพราะว่าผม ผมแบบไม่ ไม่อยากหักดิบไง อ่า แล้วทีนี้เนี่ย คุณแนะนำ มาดีมาก ๆ ก็คือ โอเค ก็ปรุงให้น้อย ๆ ก็คือใช้ของที่เป็นธรรมชาติหน่อย ไม่ ไม่ใช่ อะ แต่งเติมสีสังเคราะห์ อะไรพวกนี้ มันไม่ดีต่อสุขภาพผม แล้วก็คุณแนะนำให้ผมทำสมาธิ อะไรพวกนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ ที่ผมชอบนะ คือมันผ่อนคลายดี และก็ โอเค นักเทรดส่วนใหญ่ หรือว่าคนที่เล่นหุ้นส่วนใหญ่ ก็ เขาก็นั่งสมาธิ คือต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ อ่า
ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ต้องควบคุมอารมณ์ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก สำหรับนักเทรด เข้าใจเลยค่ะ
อา ครับผม แล้วก็ โอเค กิจกรรมอื่น ๆ อย่างเช่น ว่าย ว่ายน้ำเนี่ยผมก็ทำนะครับ ก็รู้สึกว่า สามารถทำให้ผมเนี่ย เครียดน้อยลง แล้วก็กินเนี่ย ก็จะกินน้อยลง ทำให้สุขภาพผมดีขึ้นนะครับ อ่า จะได้ไม่นอนกรนด้วยนะครับ เพราะว่าช่วงนี้ก็นอนกรน อะไรประมาณนี้นะครับ สำหรับวันนี้เนี่ย ครับผม สำหรับวันนี้ขอขอบคุณ คุณมากเลยที่มาพูดคุยกันนะครับ สนุกมากเลยนะครับ ก็สำหรับวันนี้ขอขอบคุณ คุณนะครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ
อืม ดีเยี่ยมค่ะ ค่ะ ค่ะ เอาใจช่วยนะคะ ค่ะ ยินดีค่ะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ ขอบคุณค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะ